Hey, und zwar würde ich gerne von dir wissen, wie du eigentlich so 'n Zeitfenster von 15 Minuten am sinnvollsten nutzt, grad wenn man irgendwie in Zeitdruck ist oder sich dann irgendwie 15 Minuten für etwas, äh, Bestimmtes vornimmt.
Ähm, ich würde sagen, in meinem Leben sind das oft eher so Lücken, wo ich dann mal 15 Minuten auf irgendwas warten muss. Ähm, ich ich habe meinen Tag eigentlich meistens in so Blöcken strukturiert, wo ich so 1, 2 oder 3 Stunden dann wirklich Zeit habe zum Arbeiten und was konzentriert mache. Und vor allen Dingen, wenn ich dann, ähm, mich mit anderen Leuten absprechen muss, ne, und dann irgendwie so 'n ich habe meinen Block jetzt beendet und die andere Person braucht aber noch 'n Moment, bis sie jetzt, keine Ahnung, dann fertig geworden ist, sich angezogen hat oder was auch immer. Äh, dann dann fallen halt oft mal so 5 oder 10 oder 15 Minuten an. Und dann ist es immer so die Frage: „Okay, wie füllst du das?“ Und, ähm, da ich viel daheim arbeite und oft meine Lebenspartnerin dann diese andere Person ist, <chuckles> bin ich in so 'nem Raum, wo, ähm, mir sehr viele unterschiedliche Optionen zur Verfügung stehen, was ich dann damit mache. Ähm, ganz klassischer Punkt wäre, dass ich mir, ähm, schnell mal mein Buch schnappe und dann einfach so ne, wenn ich weiß, okay, das sind bestimmt 10 Minuten, die sie jetzt noch braucht, dann fange ich einfach an, 'ne Runde zu lesen. Und, ähm, das ist für mich schon super, supersinnvoll. Äh, ich habe so auch für mich eigentlich den den vor also den ich habe mir vorgenommen, dass ich, äh, jeden Tag so wenigstens 'ne 1/4 Stunde mal in so 'n Buch reinschaue und ähm
Mhm, okay. Mhm, klingt interessant. Mhm. Mhm. Ja, das ist 'ne sehr gute Angewohnheit.
ja, das das, äh, hilft dann schon ungemein so, ne? Selbst wenn's dann nur 5 Minuten werden, dann hat man schon mal ir 1/3 geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Also, finde ich wirklich 'ne 'ne tolle Eigenschaft, grad weil das Lesen ja auch, ähm, in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt immer weniger wurde aufgrund von Handys und den ganzen Bildschirmnutzungen. Ähm, da werden ja Bücher immer weniger. Und ich finde halt auch, lesen aus 'nem Papierbuch ist was ganz anderes wie jetzt aufm Handy was d lesen.
Äh, ja, total. Ich finde auch also, ich habe persönlich auch komplett die Entwicklung durchgemacht. Ich habe früher als Kind und auch als Jugendlicher super viel gelesen, war so 'ne richtig Leseratte, kann man sagen. Und, äh, habe recht spät so 'n Smartphone bekommen, wollte auch lange keins. Und als es dann da war, dann hat's echt so stückweise oder relativ schnell angefangen, so den Raum, also, die die freie Zeit von mir so zu schlucken. Und, ähm, ich habe jetzt besonders dieses Jahr angefangen, so da 'n bisschen gegenzuwirken, so. Und dann halt echt gesagt: „Ne, ne, lätts lässt du das Handy einfach mal stecken und nimmst die nimmst die kurzen Zwischenmomente, die du hast und machst irgendwie was Sinnvolleres, so.
Mhm. Mhm, definitiv. Ja, mega gut. Bin ich auf jeden Fall 'n Befürworter davon <chuckles> finde ich toll. Hm, also, das war jetzt 'n Beispiel mit dem Lesen. Aber hast du sonst noch irgendwie solche daily tasks, wo du dir 15 Minuten lässt ähm, keine Ahnung, auch zum Beispiel einfach 15 Minuten die Ruhe genießen und, äh, so 'ne Art Meditation oder so Atemübungen?
<chuckles> Ja. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich fange tatsächlich meinen Tag immer so an, ähm, dass ich, äh ich koche mir 'n Kaffee und putze mir die Zähne. Das sind so die Basics, die die als Erstes gehen. Und während der Kaffee zieht, äh, mache ich dann meine Atemübung so. Das ist eigentlich schon 'ne schon 'ne Routine für jeden Tag.
Mhm. Okay, cool. Mhm.
Und, äh, ich kann dir auch gerne mal erzählen, wie so eine Runde da ausschauen würde.
Ja, sehr gerne.
Ähm, das sind so du atmest 30 Stöße ein und langsam aus also, mit Kraft ein und langsam aus. Und dann boah dann hältst du die ausgeatmetete Position, äh, für ungefähr 1:30 so 90 Sekunden. Und dann atmest du ein, hältst den Atem dann noch mal 30 Sekunden. Und das war dann ein Zyklus. Und den den kannst du dann so oft halt wiederholen, wie du brauchst oder wie du möchtest.
Mhm. Okay, sehr stark. Ja, sowas ist eigentlich auch 'ne echt coole Sache. Und hast du davon auch positive Effekte gemerkt oder hast du das einfach schon immer so in deiner Routine drin gehabt?
Äh, ich fand's schon immer spannend, würde ich sagen. Ähm, ich habe dann auch von Bekannten gehört, dass unterschiedlichste Leute, ne, also aus verschiedensten Bereichen tatsächlich sich auch damit auseinandersetzen. Ähm, also, ich habe auch 'ne Weile 'n bisschen in Richtung Kampfsport w was gemacht. Ähm, da war es 'n Thema. Und dann war aber auch 'ne 'ne gute Nachbarin von mir, die hat erzählt, dass sie 'n Einsatz also, so 'n Kommissar kennengelernt hat, äh, der der mal in 'ner SOKO unterwegs war. Und den hat sie mal gefragt, wie die's schaffen, äh, in so krassen Situationen halt, ne, irgendwie funktional zu bleiben, äh, ne, wenn sie jetzt in 'n Raum reinkommen, wo, keine Ahnung, 10 Leute massakriert wurden so, wie wie schaffen sie da nicht irgendwie, rauszufallen aus der Situation? Und das 1. was er gemeint hat, war halt atmen so, ne? Das ist halt echt, was die lernen, ähm, zu gucken, dass du konstant, ähm, weiteratmest und auch tief in 'nem gewissen Rhythmus so. Und damit schaffst du's dann auch in in sch krasseren Momenten so dein dein Gehirn ausreichend mit Sauerstoff zu versorgen, weil das ist immer das 1. was so gekappt wird. So die meisten Leute hören auf zu atmen, ne, halten dann die Luft an oder hyperventilieren oder so. Und dadurch kippst du dann um oder bist halt irgendwie nicht mehr reaktionsfähig und so was. Und das fand ich so spannend, dass ich dann gedacht habe: „Ja okay, also, scheint ja irgendwie viele Aspekte zu berühren und, ähm, lass das doch mal ausprobieren und“
Mhm. Mhm ja klar.
„das jetzt so als Ritual für dich einführen und erst mal gucken, wohin das führt.“
Hm, sehr spannend auf jeden Fall, ja. Und da hast du auch vollkommen recht. Ich meine, das ist ja auch, ähm, ein Teil von bewusstem Wahrnehmen und bewusstem Leben, einfach halt auch bewusst atmen. Ich meine, das ist ja das Wichtigste, was wir Menschen brauchen. Ich meine, es funktioniert ja schon irgendwo automatisiert natürlich auch, aber, ähm, ich denke, wenn man das sich auch bewusst, äh, wenn man das bewusst nah nimmt, hat 'n hat das auf jeden Fall Vorteile w würde ich auch definitiv so sagen.
Ja, auf jeden Fall, ähm, ich nutze das morgens tatsächlich auch einfach so als Rekalibrierungsm Möglichkeit, so. Das ist m geht wirklich in in so 'ne Meditation eigentlich auch rein, so. Das ist so, ich, äh vielleicht kennst du das ja auch, dass man manchmal steht man einfach mit so 'nem falschen Bein ausm Bett auf und ist schon so 'n bisschen angekrängt, bevor der Tag überhaupt losgegangen ist ohne Grund. Und, äh, grade auch an solchen Tagen merke ich es, wie sehr es mir hilft. Äh, ich mache dann diese Atemübung und finde da so 'n bisschen mehr in meine Mitte. Das ist auch ich verbinde das auch so 'n bisschen mit so Fokusübung und versuchen ne, wenn wenn dich Gedanken dann rausziehen aus aus dem Fokus, dann dann einfach wieder zurückzukommen und immer dieses zurückkommen, zur Mitte zurück, zum zum Leersein, zum Stillsein. Ähm, das das hilft ungemein so, d sich irgendwie so zu zentrieren, wenn das
Hm. Ja, ja. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ja, Wahnsinn, also finde ich echt, äh, beeindruckend, was du da so machst und, äh, auch, äh, dass du das so in 15 Minuten halt auch hinbekommst. Hm, würdest du auch sagen, dass wenn man das dann eben jeden Tag 15 Minuten macht, dass man dann auch irgendwann mal 'n bisschen länger machen kann oder, äh, sollte man immer bei 15 Minuten Tasks bleiben?
Ähm, ich finde es durchaus sinnvoll, Sachen auszuweiten. Ähm, ich glaube halt, wenn du nur 15 Minuten Zeit hast, dann finde ich es sinnvoller, die halt mit Sachen zu füllen, die dir 'n bisschen was dazugeben, ne? Also 'n bisschen Fokus geben, 'n bisschen Ruhe geben, 'n bisschen, vielleicht auch Wissen geben, ne, wenn du jetzt hier, äh, anfängst 'n Buch zu lesen oder dich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Ähm, was ich ver versuchen würde zu vermeiden, wäre halt, äh das, was ich früher gemacht habe auch einfach, ne? Also das Handy rausholen, auf Social Media rumscrollen und dann 15 Minuten lang meinen Fokus irgendwie komplett zu derailen und <laughs> so irgendwie aus meinem Tag, aus meinem Ablauf rauszukommen, ohne irgendwie so 'n Mehrwert dafür zu kriegen. Ähm.
Ja, ja. Mhm. Ja, sehe ich t t tatsächlich genauso.
Ja. Und es macht auch nicht unbedingt immer Sinn, dann, hm, sich 'ne Aufgabe zu suchen. Manchmal ist es auch einfach gut, vielleicht mal 15 Minuten nichts zu machen, wie du vorhin auch meintest, so. Sich einfach in die Sonne zu setzen und ne, die Gedanken frei laufen zu lassen und so 'n bisschen den Moment zu genießen. Vielleicht ziehst du dir mal die Schuhe aus und setzt die Füße auf 'n Boden und, äh, <laughs> groundest dich 'n bisschen. <laughs> Also Ja.
<laughs> Ja, auf jeden Fall. Oder auch einfach mal 15 Minuten in den Wald oder so was gehen oder a zumindest mal über den äh, durch den Block laufen, ist ja auch schon mal etwas einfach mal, ja, aus den 4 Wänden rauskommen.
Ja, fr frische Luft ist Gold wert. Also, da da sind 15 Minuten auf jeden Fall echt ja, kann tagesverändernd sein, würde ich mal sagen.
Gen ganz genau. Ja. <chuckles> Definitiv, man man spricht aus Erfahrung. <chuckles>
<giggles> <sucks teeth>
Hm, und wenn du jetzt zum Beispiel so 'ne Aufgabe hast, die, äh, ja etwas länger als 15 Minuten geht, aber du dann wirklich auch nur 15 Minuten Zeit hast, ähm, wie würdest du das dann am besten sinnvoll nutzen? Also, dass du dann halt aus den 15 Minuten so viel rausziehen kannst, dass du dann sagen kannst, okay, ich habe konnte was schaffen oder konnte was machen. Ähm, aber kann daraufhin dann auch, ähm, keine Ahnung, dann am Abend oder so daran weitermachen oder in den nächsten Tagen, wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich würde sagen: „Das das ist auch so 'ne Sache, so 'n Skill, glaube ich, den man sein ganzes Leben lang üben kann und immer besser wird darin, ähm, richtig zu priorisieren“, ne? Also dass du sagen kannst, „okay, das, das und das sind jetzt die ersten 3, äh, Punkte auf diesem <chuckles> großen Haufen an Arbeit, der der grade da ist“. Und dann, „okay, ich habe jetzt 15 Minuten, davon schaffe ich vielleicht nur eine. Also mache ich jetzt den wichtigsten oder fange den wichtigsten erst mal schon an“, dass da so 'n bisschen vorgedacht ist für 'n späteren Block so und dass man dann später vielleicht 'n bisschen Zeit raus hat. Oder wenn f auch andere Leute davon vielleicht abhängig sind, ne, dass man schon so 'n bisschen den Weg geklärt hat. Das muss aber auch nicht immer so, äh, f so krass groß sein und 'ne krass wichtige Arbeit sein. Es kann ja auch sein, dass du dir vornimmst, deine, ähm, Bude aufzuräumen, und du hast jetzt aber nur 15 Minuten, weil du zwischen 2 Terminen hängst, dann, ähm, keine Ahnung, dann wasch halt vielleicht schon mal ab, so, dann ist die Spüle frei so. Und dann <chuckles> dann kannst du dich um die Regale halt irgendwie abends kümmern, so das.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Hm. Ja. Genau oder zumindest mal 'ne Waschmaschine laufen lassen, solche Sachen.
Ja, oder so was. Der Müll geht schon mal mit runter, wenn du raus musst.
Mhm. Ja, definitiv. Ja, ich glaube, ähm, dass das halt auch alles viel einfach mit dem Bewusstsein zu tun hat, ne? Ähm, dass eben 15 Minuten sinnvoll zu nutzen halt natürlich auch 'ne bewusste Sache sind, ähm, oder eben auch Aufgabenpriorisierung und, äh, dass halt einfach alles miteinander einhängt. Und zum Beispiel jemand, der jetzt halt einfach 'n bisschen chaotisch ist, der wird wahrscheinlich auch, hm, seine 15 Minuten nicht wirklich sinnvoll nutzen können. Außer er ist halt in einem Bereich extrem strukturiert und sagt: „Okay, das schaffe ich in 15 Minuten“ oder sonstiges. <coughs>
Ja. <giggles> Ja, kann wirklich sein. Ähm, auch wenn du jetzt keine Ahnung, ich glaube wenn du dich wirklich an 'n Schreibtisch setzen musst, um halt was durchzuarbeiten, dann versuch die
Genau.
versuch das Umfeld glaube ich so zu gestalten, dass es dich wirklich auch in Ruhe lässt, ne, dass der Fokus dann 15 Minuten drauf sein kann. Also, vielleicht schafft man's ja noch, sich vorher 'n Kaffee zu holen oder so oder zu kochen. Das das hilft mir tatsächlich so als Kickstarter fürs Gehirn. Und, ähm, ansonsten vielleicht Ohrstöpsel an oder, ne, irgendwie Musik auf die Ohren, dass von außen kein anderer Reiz kommt. Ähm, und ich mache mir mein Handy immer gerne auf nicht stören, dass da keine Nachrichten reinflattern und man dann irgendwie noch 2, 3 Minuten verschwendet, indem man irgendwas anderes liest. Ähm, das finde ich immer ganz gut. Also, dass man so ne, wie so 'n Vorhang zieht, so, okay, ich habe jetzt da wirklich 15 Minuten Fokusarbeit und, äh, da kommt jetzt nix rein.
Mhm, ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja, das ist auch 'n wichtiger Faktor auf jeden Fall, dass man sich eben dann auch isoliert und abkapselt und sich dann halt eben auch diese 15 Minuten wirklich äh, bewusst wahrnimmt und rausnimmt, ähm, ähm, etwas zu machen oder, ja, allein auch einfach schon für sich selber zu sein oder dann diese Aufgaben zu erfüllen.
Ja. Oder auch kommunizieren nach außen, ne? Da ich habe ja auch das Problem, dass ich ich brauche meistens so 'n paar Minuten, um so reinzukommen gedanklich in 'ne Aufgabe und wenn ich drin bin, dann läuft's. Und, äh, ich ich sage oft Leuten um mich herum Bescheid, so: „Okay, ich probiere jetzt zu arbeiten, mal kurz so 'n Block zu machen. Äh, wenn's nicht unbedingt notwendig ist, dann sprecht mich bitte nicht an, um mich nicht so aus diesem Fokus halt wieder rausziehen“, weil da da geht dann echt immer einiges an Zeit bei mir flöten so, ne? So ich brauche so 5 bis 10 Minuten um reinzukommen. Dann quatscht mich jemand an, dann gehen da 5 bis 10 Minuten flöten und dann, ne, <laughs> noch mal den gleichen, ähm, Konvolut an Zeit, äh, um wieder reinzukommen. Und dann ist irgendwie schon wieder Stunde um <chuckles> und es ist nichts passiert.
Ja das stimmt ganz genau. Ja, ähm entweder diese 15 Minuten können halt dazu führen, dass der restliche Tag dann einfach positiv verläuft oder, äh, ja, man dann halt währenddessen gestört wird und dann halt einfach Unmengen mehr Zeit verliert definitiv. Da muss man, äh, auf jeden Fall abgrenzen können.
Ja.
Ja dann, äh, würde ich mich an der Stelle definitiv für dein Gespräch, ähm, bedanken, auch für deine Offenheit und deine wirklich, äh, bereichernden Tipps und, äh, Lebenserfahrung, die du hier mir, äh, mitgebracht hast. Und, äh, ich hoffe dass wir uns vielleicht mal wieder hören.
Ja, ebenso. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dich da 'n bisschen mitzunehmen und, ähm, danke für das gute Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Bis dann.
Bis dann.